Ciao, guarda, sono qui perché, mhmm, ho a chiuso da poco una relazione lunga, è durata ben 6 anni. Ehm, mi sento un po' persa in questo momento, nel senso che, <breath> ehm, non so, sembra di aver perso un po' la mia identità, no, ho perso i miei hobby, uhm, anche alcuni amici, per via di questa relazione che comunque mi ha un po' tappato le ali. Anche a livello professionale, non mi sento ancora molto riconosciuta e quindi non so, forse ho bisogno un po' di parlarne.
Mh-mh. Certo, capisco. Mh-mh. Mi spiace che stai passando per questo momento difficile. È dura, eh, quando bisogna riprendersi da una delusione d'amore, oppure, comunque da una relazione che non funziona, ci bisogna passare per un momento duro di introspezione, insomma.
Mh. M m Eh, esa <lip trill> Sì, sì. Sì, infatti, è questo forse il mio problema principale al momento, ovvero questo mio sentirmi, uhm, sola fondamentalmente, ehm, però appunto non riuscire più a convivere bene con questa solitudine, perché come puoi immaginare dopo 6 anni insieme si tende a, ehm, vivere la vita in 2, non più in 1. Quindi, non riesco più a, ehm, mhmm, non lo so, anche, mhmm, <clicks tongue> ritrovare piacere nel fare determinate attività che facevo prima di quella relazione. Non mi diverte nulla, forse anche un po' perché comunque sono ancora giù per via della rottura. Però, tendenzialmente, mhmm, ho paura di non riuscire più a fare le cose da sola, non so come dire, anche solo il semplice magari, mhmm, non so, u mhmm, uscire la sera, no, ehm, con con gli amici mi sento ancora un po', non mi sento p proprio a mio agio perché, ehm, per un po' sono uscita più con gli amici di lui, e quindi i miei <chuckles> mi sento un po' biasimata anche da loro. Mhmm, poi anche non lo so, uhm, varie altre attività, anche banalmente delle commissioni magari, in cui lui mi accompagnava. Ehm, non lo so, non mi sento più
Mh-mh. Capisco. Mh.
Mi sento sola, mhmm, non non riesco a
Mh-mh. Eh beh, è cambiata tanto la tua vita, nel senso che se poi eravate una coppia molto affiatata, magari vivevate insieme o comunque vi vedevate spesso, ehm, e condividevate tante cose oltre la socialità, è normale sentirsi in questo ehm, in questo impasse, diciamo, emozionale. Ehm, anche l'apatia <clears throat> di cui mi parli, che è un po' quello che succede, è comune quando, ehm, perdiamo una persona cara, ehm, la relazione cambia, appunto, la solitudine, il fattore che ehm, che perdi un po' il gusto per tante cose che prima ce l'avevano nella vita. Ehm, è normale sentirsi un po' così, bisogna però anche focalizzarsi appunto nel nel pensiero che è un momento, ecco, questo non deve diventare cronico, che è un momento di di darsi spazio e e e passare per questa per questo dolore che fino a quando è presente è difficile, appunto, poi gestire altre emozioni, insomma. Vorrei capire da te da quanto tempo, ehm, vi siete lasciati. insieme 6 mesi, però da quanto da quanto è arrivata questa rottura?
Mh-mh. S sì. Mh. S sì, esatto. S Sì. Sì. Ma, ehm, sono passati 2 mesi circa, ehm, quindi ancora magari non è proprio passato tanto tempo per potersi liberare completamente dal ricordo di quella persona. Ehm, ovviamente anche, ehm, le cose che ho in casa, no, mhmm, molte mi ricordano lui. Non convivevamo, però, ehm, avevamo insomma, uhm, i regali, no, sai, durante 6 anni ci sono tante cose che <chuckles> si condividono. E adesso il realtà mi preme tanto riuscire a <clicks tongue> non so, anche ehm, io a uhm, sono un'appassionata di fotografia, ehm, ma, mhmm, non mi piace più come un te cioè sono stata un'appassionata di fotografia, ma non riesco più ad appassionarmi a questa cosa. Non so. Ehm, e in più anche, mhmm, alcuni aspetti caratteriali, no. Io ho passato durante questa relazione molto tempo a, ehm, recitare un po' una parte, perché l'errore f fondamentale è stato che all'inizio della relazione mi sono posta in un modo che poi non era esattamente quello <chuckles> che mi rispecchia al 100%. Ehm, quindi questo mhmm, questa cosa un po' adesso penalizza il mio sentirmi libera di essere di nuovo me stessa. Quind in realtà per me è stata un po' una liberazione questo questa rottura, no. Mhmm, non so se definirla una relazione tossica, ma comunque di sicuro era una relazione che mi tappava le ali, come ho detto prima. Ehm, quindi non non so, non mi sento quasi più accettata da me stessa, non non tanto dagli altri quanto da me. Non riesco più a ritrovarmi.
Okay. Mh-mh. Cer Okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì. Mh. Sì, il dissidio è più interiore. Mh?
Sì, sì.
E vorrei chiederti: ehm, sei stata tu a rompere questa relazione, oppure è stato consensuale, o è stato lui?
Allora, diciamo che è stato consensuale. Io mi sono un po' portata a in una situazione in cui lui era un po' esausto di alcuni miei atteggiamenti, ma chiaramente questa cosa era data dalla mia insoddisfazione nella relazione, che poi si è riflessa, ehm, su sul rapporto. Quindi inizialmente, ehm, ho tirato quasi un sis un sospiro di sollievo quando ci siamo lasciati. Però poi sono tornata sui miei passi, perché poi la la decisione all'atto pratico l'ha presa lui
Mh. Mh.
però, ehm, mhmm, poi sono tornata sui miei passi. Cioè diciamo che l'ho portato io letteralmente, nel senso che, ehm, gli ho detto: "Vedo che non stai più bene con me. Dimmelo. Chiudiamola." Ehm, e lui ha detto: "Sì." Fondamentalmente. <clears throat>
Capisco, capisco. Sì, l'hai accompagnato forse non eri capace tu di mettere fine a questa relazione, però l'hai accompagnato affinché succedesse questa cosa. Il fattore anche che tu senti liberazione, comunque è positivo e forse ti devi proprio concentrare su questa sensazione. Se tu dici di aver comunque dovuto portare una maschera, ehm, durante tanto tempo per farl non so, farlo innamorare oppure, ehm, conformarti un po' alle sue aspettative, a al prototipo di donna magari che lui voleva avere di fianco, ehm, per X motivi tu l'hai fatto perché hai sentito che lo dovevi fare. Il fattore adesso che tu, ehm, comunque ti biasimi, magari sei più autocritica verto te stessa è appunto, ehm, forse dovuto al fattore che ti sei allontanata dalla tua essenza per tanti anni e adesso la devi recuperare e forse mh.
Sì. Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì, forse anzi è un bel primo passo per riuscire a, ehm, ritrovare, riscoprire quello che ero in effetti. Non c'avevo pensato. Effettivamente potrebbe essere il punto di svolta.
Eh, beh, un ritorno è un ritorno alla tua identità. È un processo comunque. Stai vivendo vari processi, ehm, che hanno portato appunto alla fine della relazione e adesso a riscoprirti. Quindi capisco che tu possa essere confusa, ehm, anche critica verso te stessa, perché magari appunto avresti potuto farlo in modo diverso col senno di poi. Ehm, si tratta di vari anni e la solitudine comunque accompagna tanto, perché è normale che quando sei abituata a r riempire il tempo con una persona e non ce l'hai più di fianco, ehm, ci si sente ci si sente tanto così. Tu hai comunque un supporto buono intorno a te, nel senso famiglia, sorelle, cerca di amici, gente che che ti vuole bene e che che ti sta stare vicino?
Mh-mh. Mh, esatto. Sì, per fortuna questo non mi manca. La mia famiglia mi mi sta molto vicino, poi loro sono anche un po', tra virgolette, "contenti" che sia finita perché non apprezzavano particolarmente lui, ehm, quindi, diciamo sono stati ancora più supportivi da questo punto di vista, sperando che io n appunto non che la cosa non tornasse, <inhales> e e anche i miei amici, e, ehm, diciamo sono stati molto leali nei miei confronti perché ci sono stati, mi hanno supportata e ho passato tante ore al telefono con loro, ad esempio che questa cosa è stata utile. <clears throat> Sì, esatto, ehm, quindi da questo punto di vista assolutamente devo sono molto grata di quello che ho. <chuckles>
Mh. Okay. Certo. Di sfogo, di consigli. Mh-mh. Certo, guarda, sicuramente sei una buona posizione, nel senso che, ehm, se tu veramente fossi sola, ehm, sarebbe molto più difficile affrontare tutto ciò. Invece, intorno a te, hai una rete di supporto buona, bella, ehm, in più che, ehm, sono d'accordo anche con le tue scelte, questo aiuta molto di più poi a a essere supportata. In più hai individuato un po' il problema, ehm, questa, mhmm, tossicità nella relazione, il fatto che tu comunque non sei mai stata te stessa, quindi anche in q q il punto di vista lì hai le cose chiare, quindi credo che comunque, ehm, e sia un po' una questione di tempo e sicuramente anche di lavoro da parte tua, però ci sono dei buoni presupposti per uscirne vincitrice, insomma, da questa situazione, ehm, dovresti magari, appunto, ehm, questa parola che hai detto, di gratitudine, <clicks tongue> ehm, tenerla un po' chiave, ehm, che sia un po' il centro dove tu tutto ruota intorno, ehm, dove dove tu appunto metti al centro te stessa, ehm, per poi appunto iniziare questo processo di sanazione che ti riporterà sicuramente a a ritrovarti e ritrovare anche il gusto di, ehm, di riconnettere con attività che ti piacevano, no, mh.
Mh-mh. Si. <chuckles> Mh-mh. Sì, esatto. No, poi spero soprattutto di riuscire a, ehm, nella prossima relazione, non so quando sarà, se ci sarà, ma spero di riuscire a mantenere la mia identità e non dover mai appunto sentirmi oppressa dentro me stessa, perché appunto, mhmm, come dici tu ora sono sulla via della guarigione, del del ritrovamento di me stessa, voglio riuscire a mantenere questa cosa.
Mh-mh. Sicuramente e g è molto importante se tu già hai individuato questa dinamica che è scattata in questa relazione, se tu adesso inizi a lavorare sopra te stessa e inizi a a sanarti in questo processo, a ricercarti e tutto, sicuramente è un tipo di sbaglio che eviterai di fare in futuro perché avrai già lavorato su questa cosa e quindi è molto probabile che che anzi, ehm, cercherai proprio la persona dove tu, ehm, puoi dare tutta te stessa e non ti devi occultare in nessun modo, sai, purtroppo a volte bisogna passare dal dolore. Mh-mh.
Sì, ehm, hai colto il punt Sì, sì, sì, no hai con hai colto perfettamente il punto, ehm, e infatti i tuoi consigli <chuckles> saranno preziosi, avevo bisogno di questa conversazione un po' per sfogarmi di questa situazione, per avere anche un consiglio esterno che non fosse legato alle persone che conosco, quindi, ti ringrazio molto per l'aiuto.
Guarda, per me è stato un piacere e se avessi ancora bisogno di altri consigli che li hai trovati utili, mi trovi sempre a tua disposizione, in bocca al lupo per questo processo. Mh.
Grazie mille, grazie.